สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ คุณบ้าน วันนี้เป็นไงบ้างครับ?
วันนี้สบายดีค่ะ ที่นี่อากาศเย็นดีค่ะ ถ ลมแรงมาก
โอ้ เหรอ ครับผม? อ้าว คุณบ้านอยู่ เอ่อ ในไทยหรือต่างประเทศครับตอนนี้?
อยู่ต่างประเทศค่ะ
อ๋อ ครับผม ผม ตรงนี้ของที่ไทยก็ เอ่อ มันมีฝนมาเรื่อย ๆ ครับผม ช่วงเนี้ยมัน ถ เข้าใกล้หน้า หน้าฝนแล้ว ก็ดีเหมือนกันครับ เพราะว่าอากาศเริ่มเย็นขึ้น เริ่มสบาย ๆ มากขึ้นนะครับผม
ค่ะ ค่ะ อ้อ ค่ะ เข้าใจเลย เพราะว่า ม เห็นแบบบางคนบอกว่า โอ้ ที่นี่อาการเย็นด้วย ก็รู้สึกว่า อ้อ เห็นดีใจกับคนไทยด้วย <chuckles> ที่ไม่ต้องแบบร้อนมากแล้ว อืม
อะฮะ อือฮึ อา โอ้โฮ! ร้อนมากเลยไหมครับ ก่อนหน้านี้? ใช่เลยครับ อือฮึ
ค่ะ อืม โอเค วันนี้อยากจะมาชวนคุณหมวกพูดคุยกันในเรื่องของ คุณหมวกคิดว่า โซเชียล เล่นโซเชียลมาก ๆ ค่ะ เล่นโซเชียลมีเดียมาก ๆ เนี่ย ทำให้เสียสมาธิไหมคะ?
ครับ โอ้! ผมว่าเนาะ ประเด็นนี้ก็ เหมือนเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันเนาะครับเนาะ ยิ่งถ้า ยิ่งถ้าเป็นพวกสำ เป็นสำหรับเด็ก ๆ นี่ผม มันชัดเจนเลยนะ ที่เขาบอกว่า เอ่อ ถ้าให้เด็กดูอะไร ดูจอหรือว่าดูออนไลน์เยอะ ๆ นี่ อาจจะทำให้ถึงกับสมาธิสั้นได้เนาะครับเนาะ อืม ผมว่า ข ถ้าเกิดเป็นในมุมผู้ใหญ่ ผมก็คิดว่า มันก็มีโอกาสที่เราทำให้ เอ่อ แบบ ไม่มีสมาธิในการจะทำอะไร ล แล้วกันนะครับผม เพราะว่า เอ่อ มันเหมือนว่าไอ้เทคโนโลยีทุกวันเนี้ย หรือว่าไอ้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ อะมัน มันมีแต่สิ่งเร้าที่มันรวดเร็วมากเนาะครับ อย่าง อย่างล่าสุดที่มันจะเป็นพวก ชอร์ตวิดีโอ ที่มันแบบไอ้ ล สั้น ๆ เร็ว ๆ แล้วเราก็ ย เอ่อ สามารถเลื่อนผ่านอะไรได้เร็ว ๆ ด้วยอีกเนี่ย ผมว่ามันก็ เอ๊ มันทำให้เราไม่สามารถโฟกัสได้ อะไรได้นาน ๆ ม มากขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับ เอ๊ย การที่เราจะไปนั่งดูอะไรนาน ๆ เนี่ย เราเริ่มจะหงุดหงิดแล้ว เริ่มไม่อยากแล้ว ครับ คุณบ้านว่า ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ? เออ ครับผม
อืม ค่ะ ใช่ ค่ะ เสียสมาธิ อืม ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ อา ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ทุกวันนี้มันเหมือน ค่ะ ทุกวันนี้เหมือนรู้สึกว่ามัน มันทำมาให้ ให้เราแบบว่าดูเร็ว ๆ แล้วก็โอเคจบ แล้วก็ดู ร สิ่งใหม่ เหมือนมันทำให้เราแบบสามารถอยู่กับมันได้นานมากเลยนะคะ แบบใช้เวลากับมันได้นานมาก เหมือนแบบสามารถ ดูไปได้เรื่อย ๆ เลยอะ <chuckles> อืม
ครับ อืม อือ อือฮึ ถ้า เหมือนว่า เฮ้ย เรา อุ๊ย อืม เดี๋ยวก็มีอันนู่นมาอีก ต แต่มันก็ ไอ้ระยะเวลาของมันแต่ละ แต่ละอันอะอาจจะไม่ อาจจะไม่ยาวมากเนาะครับเนาะ ก็เปลี่ยน เปลี่ยน เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
ค่ะ ใช่ เหมือนพอเรา ใช่ เหมือนพอเราจะเริ่มเบื่อ เราก็ โอเค จบแล้ว แล้วก็งั้น แล้วก็มีสิ่งใหม่ดูอีก มีสิ่งใหม่ดูอีกเนาะ เออ มันก็เลยรู้สึกว่า อืม มันดึงเวลาของเราไปเยอะเหมือนกันนะคะ เอ่อ โซเชียลมีเดียเนี่ย แต่ว่าเราก็ อย่างที่คุณหมวกบอกว่า ถ้าเป็นเด็ก ๆ อะ เขา อ เขาก็ยังคงแบบแยกแยะไม่ได้หรือว่าเขายังแบบเข้าใจ ไม่เข้าใจ อะไรเงี้ย มันก็จะมีผลเสียกับเขาเนาะ กับผู้ใหญ่ยังอาจจะ เออ เรา เรายังสามารถแบบตัด ตัดสินใจ หรือว่าควบคุมเวลาของเราเองได้อะ เราก็ยัง ยังรู้สึกว่าเราทำมันได้ แต่ว่าเด็ก ๆ เขาอาจจะไม่เข้าใจเนาะ สนุกก็คือสนุกอย่างเดียวเลย อืม
ครับ อืม อือ อืม ครับ โอ้! ใช่ ๆ ครับ ใช่ ครับ อือฮึ ครับ อา ใช่ ใช่ครับผม พอไปบอกให้ปิด ก็ยัง ยังไม่ปิดเนาะครับเนาะ หรือว่า อุ๊ย กำลังเพลิน กำลังสนุกนะ ทั้ง ๆ ที่บางทีก็ตกลงเวลากันแล้ว ก็ ก็ยังไม่ เอ่อ ยังไม่หยุด อะไรเนี่ย ผมว่ามัน อื้อฮือ มันก็ค่อนข้างแบบว่า ดึง ดึงสมาธิเด็กไปหมดเลยเนาะครับเนาะ ถ้าเป็นอย่างงี้ ถ้า
ค่ะ อา ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ แต่ว่าสำหรับผู้ใหญ่อะค่ะ อย่าง อย่างคุณหมวกเองเนี่ย ร รู้สึกว่าโซเชียลมีเดียทำให้สมาธิเราหายไปไหมคะ?
ครับ ผมว่าเป็นในมุม เอ่อ มุมมัน ส ถ้าเราเล่นบ่อย ๆ อะ มันทำให้เรา ในแง่สมาธิในการโฟกัสจะทำอะไรอะ ผมว่าน้อยลงแน่นอนเลย เพราะ เอ่อ เพราะเรา ด้วยความที่ การที่เราเจอแบบ แบบเนี้ย สิ่งที่มันรวด รวดเร็ว อ่า อะไรไว ๆ ม เดี๋ยวก็มีอันนู้นอันนี้มาแล้วแบบมันทำให้เราแบบ เฮ่ย ไม่มีสมาธิอะครับผม ก ถ้าเกิดเราจะแบบ เอ๊ย นิ่ง ๆ หรือจะ อ่า พิจารณาอะไรเนี่ย โอ้โฮ! ถ้า อ่า สมมุติเรานั่งเล่นอันเนี้ยอยู่ แล้วเราจะนั่งคิด จะอะไร จะหาข้อมูลวางแผน อะไรเงี้ย ผมว่ามันไม่มีทางทำได้เลยครับ ถ้าเกิดอย่างเงี้ย เราจะเจอแบบ เอ่อ สิ่งที่มันเข้ามา เอ๊ย อ่า กวนมั่งหรือว่า เฮ้ย มัน ข้อมูลที่มันเข้ามาบ้าง ใช่ ๆ ใช่ครับผม อันนี้ คุณ คุณบ้านมองเหมือนกันไหมครับ? หรือว่ามีอะประเด็น ตรงไหนอยากเสริมไหมครับ? ครับ
สำหรับผู้ใหญ่เลยอะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ อ๋อ มาดึงความสนใจเราไปอีก ใช่ไหมคะ? อ้าว อืม ค่ะ คล้าย ๆ คล้าย ๆ กัน ก็อาจจะมองเห็นคล้าย ๆ กันว่า ใช่ แบบเวลาเรา เหมือนโซเชียลมาก ๆ แล้ว ทุกอย่างมันเร็ว เราสามารถเลื่อนผ่านไปได้ หรือเราสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนไปได้ สมมุติเราไม่ ช ไม่ชอบอันนี้ เราก็เปลี่ยนไปดูอันใหม่ได้เนี่ย พอ พอมันมาต้องใช้เวลาจดจ่ออยู่กับอะไรนาน ๆ น่ะค่ะ อย่างเช่น การอ่านหนังสือ อย่างเงี้ย พออ่านไปนาน ๆ แล้วรู้สึกว่า มันไม่สามารถอ่านนาน ๆ ได้แล้ว มันอยากจะไปทำอย่างอื่นแล้ว มันอยากจะเปลี่ยนไปทำอันใหม่แล้ว ไรเงี้ยค่ะ รู้สึกว่า เออ ส มัน สมาธิมันหายไปเนาะ พอเหมือนกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่ง แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนไปคิดอีกอย่างหนึ่งแล้ว ไปทำอีกอย่างหนึ่ง อืม
ครับผม อือฮึ อืม ๆ อืม ครับ อืม ใช่ ใช่เลยครับ อืม อ่า ใช่ ใช่เลย อืม คุณบ้าน ก็ ล แบบว่า เฮ้ย! ทุก ผมว่าทุกวันนี้คนก็เลยแบบพยายามหาวิธีนะครับว่า เฮ้ย! ถ้างั้นแบบ เอ่อ ถ้าว่างจริงเรา อ่า เราไม่ต้องเสพสื่อพวกนี้ไหม? เราออก เอ่อ ออกไปธรรมชาติ ไป ไปผ่อนคลายนะครับ ไป อ่า ไปเที่ยวทะ อะ ทะเล น้ำตก ภูเขา หรืออะไรก็ได้ แล้วก็อาจจะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ
พักกับพวกโซเชียลมีเดียบ้าง หรือว่าไปที่ ๆ แบบ ไม่มี อินเตอร์เน็ตเลย อะไรเงี้ย ผมว่าทุกคน อ่า ทุกคน ใช่ คนในสังคม หรือว่า อ่า เริ่มตระหนัก หรือว่าเริ่มเห็นปัญหาแล้ว แล้วก็แบบก็เริ่มแบบว่า ที่จะพยายาม อ่า จูงใจคนให้มาแบบว่า หรือว่าไปเที่ยว หรือว่าออกห่างจากว่า ส พวกโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เนี่ยครับผม อา ๆ
อา <chuckles> ก็ช่วยได้เนาะ ค่ะ ค่ะ เอ่อ ก็ ก็จริงนะคะ เริ่มเห็นแบบเหมือนคนก็พยายามหากิจกรรม หรือรณรงค์ หรือแบบทำกิจกรรม เอากิจกรรมอะไรที่มาดึงดูดให้เราออกจากหน้าจอบ้างเนาะ เพราะว่าเอาจริงทุกวันนี้ เราก็ต้องทำงานอยู่หน้าจอมากอยู่แล้วนะคะต่อวัน แต่ละคนว่า แบบบางคนต้องทำหน้าจอคอมพิวเตอร์ บางคนทำหน้าจอมือถือ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ต ทุกวัน ก็คือจ้องมัน มันเยอะมากแล้ว ก็คงแบบเริ่มมีเห็นกิจกรรมที่คนแบบ เริ่มแบบดึงเราไปทำอย่างอื่นบ้าง ให้มันได้ออกมาจากจอบ้าง ก็เป็น เป็นเรื่องที่ดี เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะ อืม
อืม ๆ ครับ ครับ ใช่ ๆ โอ้โฮ ใช่เลย เออ ค ครับผม ครับ ก็ถือว่าแบบเป็นสิ่งที่ดีเลยครับ ผมว่า เออ แบบ เออ การแบบว่าพัก หรือว่าจาก เอ่อ หน้าจอบ้างนะครับผม ไม่แน่ใจของทางที่คุณ เอ่อ หมวกอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย เขามี เอ่อ วิธีหรือว่าแนวทางแตกต่างจากที่นี่ไหม?
อืม ค่ะ ค่ะ เอ่อ อาจจะ ด้วยความที่ ที่ ที่บ้านอยู่อะค่ะ ที่เนี่ยมันค่อนข้างธรรมชาติเยอะมากค่ะ ยัง ยังธรรมชาติมากอยู่ เพราะว่าอาจจะด้วย ว ที่ไม่ได้อยู่กับ อยู่ในเมืองใหญ่ อาจจะเป็นบ้านที่อยู่ชนบทนิดหนึ่ง อะไรเงี้ยค่ะ อยู่ต่าง ต่างอำเภอ ต่างจังหวัดนิดหนึ่ง มันก็เลยเป็นค่อนข้างยังธรรมชาติมากอยู่ ที่ท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <clears throat> ก็ยังเป็นที่ที่แบบมีธรรมชาติเยอะมาก ก็ คน เด็ก ๆ ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไปเล่น เอ่อ ในธรรมชาติ หรือได้อยู่กับธรรมชาติค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ แต่ก็จะมีบ้างที่ยังมีเด็กที่ยังแบบติดจอ ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็เห็นนะคะ เห็นแบบผู้ใหญ่ก็พยายามแบบพาเขาออกมา อย่างเด็ก ๆ ก็พาออกมาขี่จักรยานข้างนอก พามาเล่นที่ตามสนามเด็กเล่น ที่เป็นแบบของสาธารณะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ที่เที่ยวก็เป็นแบบธรรมชาติมาก ที่เดินป่าใน ในธรรมชาติ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
โอ้ ฮะ อืม ครับผม อืม ครับผม อืม โอ้โฮ โอ้โฮ ดี ดีเลย ดีมาก ๆ เลยเนาะครับ เป็น เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลย
ค่ะ ค่ะ ก็ ก็ ก็ดีเหมือนกันค่ะ คิดว่าแบบ เออ มันก็ช่วยได้นะคะ ออกไปเดินใน ในป่า ดูต้นไม้ เห็นต้นไม้เขียว ๆ เนี่ย มันก็ได้แบบพักผ่อน ผ่อนคลาย ได้มากเลยค่ะ รู้สึกว่าดีจังที่ ที่มีธรรมชาติแบบนี้ใกล้ ๆ บ้าน แล้วก็อากาศแบบยังดีมากอยู่อะค่ะ ไม่มีฝุ่น PM เออ แล้วก็อากาศดี ก็รู้สึกว่าชอบ ชอบมาก ยิ่งวันไหนแบบอากาศอุ่น ๆ นะคะ มีแสงแดดเนี่ย ก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ในบ้านน่ะค่ะ อยากจะพาลูกแบบเล่นนอกบ้าน ทำกิจกรรมนอกบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะว่าเหมือนต้องชดเชยกับเวลาในช่วงหน้าหนาว ที่เราแบบจำเป็นต้องอยู่แต่ในบ้านน่ะค่ะ อืม
อืม อ้าว อืม อือ ครับผม อ๋อ โอ้ ถึง แสดงว่าหน้าหนาวมันก็หนาวมาก ๆ เลย งั้นใช่ไหมครับ? ครับ อา
ใช่ ใช่ค่ะ หน้าหนาว หนาวมาก ๆ แบบ ต แต่ แต่ว่าพูดถึงแม้ว่าหนาวมาก ๆ คนที่นี่ก็ยังแบบพยายามมาอับ ออกไปใช้ชีวิตกันนอกบ้านนะคะ ยังพยายามหากิจกรรมนอกบ้านทำกัน อืม พาเด็ก ๆ เล่น สโนว์ เล่นหิมะ อะไรงี้ค่ะ สไลด์ สไลด์ตาม ตามภูเขา เอา เอาแผ่นสไลด์ ไรเงี้ยค่ะ ก็ไป พยายามพาเด็ก ๆ แบบทำกิจกรรมนอกบ้านให้มากที่สุดเหมือนกัน อือ ค่ะ
อือฮึ ๆ ครับ อืม ครับ ขอโทษนะครับ อันนี้ ค อยู่ อยู่ทางฝั่งยุโรป หรือฝั่งอเมริกานะครับ ของทางคุณ คุณ คุณบ้าน? อ๋อ อยู่ฝั่งยุโรป ใช่ไหมครับ โอ้ ๆ น่า น่าสนใจมากนะครับผม ยุโรปเหนือ ฮา <chuckles>
ฝั่งยุโรปค่ะ ใช่ ยุโรปเหนือค่ะ <chuckles> ก็เลยแบบเวลาหนาวเนี่ย อ มันเลยค่อนข้างหนาวมากกว่า <chuckles> ที่อื่น ๆ เออ
อืม แสดงว่าแถบ อะไรนะ แถบ Scandinavian เลยเปล่าครับ อันนี้ใช่ไหม? <chuckles> โอ้โฮ หนาวมากเลยเนาะครับตรงนั้น ครับ ผม ครับ แบบ อุ๊ย! แบบงี้นี่ อย่างงี้คุณบ้านคิดถึงอากาศเมืองไทยไหมครับเนี่ย ถ้าแบบนี้?
Scandinavian ค่ะ ใช่ <chuckles> ค่ะ อา คิดถึงนะคะ คิดถึงในช่วงแบบยิ่ง อะ เวลาเราอยู่อากาศหนาว ๆ เนาะ แล้วก็จะรู้สึกว่า โอ๊ย เนี่ยอากาศเมืองไทยแบบมันสามารถใส่กางเกงขาสั้น แต่งตัวแบบเบา ๆ ออกไปเดินข้างนอกได้ แต่ว่าอยู่ที่นี่คือ ถ้า ถ้าจะออกไปข้างนอก ก็คืออย่างน้อย ๆ ต้อง ส 3 ชั้นน่ะค่ะ 3 สี่ layer อย่างเงี้ย เข้าไป อืม
อือ <chuckles> อืม ครับ ครับผม อืม อือฮึ ใช่ ครับ เอ่อ พอเข้าใจเลย ก็ผมว่าอย่างเงี้ย โอ้โฮ ถ้าเป็นทางผู้ใหญ่เล่นเราก็ ม เสียสมาธิเหมือนกันเนาะ ก็เด็ก โอ้โฮ เด็กนี่ยิ่งหนักเลย อย่าง อย่าง อย่าง อย่างลูกผมอะ ผมก็ยังมีการจำกัดเวลาเนาะครับเนาะว่า เฮ้ย เล่นแต่ละวัน แต่ละรอบเป็นเท่าไร ของคุณบ้านมี อ่า มีลูกหรือยังครับตรงนี้?
ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ มีลูกแล้วค่ะ
อ๋อ อ แล้วลูกแบบโตหรือยัง? แล้วเล่นติด หรือว่าติดพวก i เอ่อ iPad อะไรพวกนี้ โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ แบบนี้ด้วยไหมครับ?
อืม ค่ะ เอ่อ มีให้เล่นบ้างนะคะ ก็ยัง เขายังไม่โตเท่าไรค่ะ พอดีเขายังไม่โตมาก เรายังอยู่ในการควบคุมของเราได้อยู่ เราก็เลยแบบสามารถควบคุมการ การดูของเขาได้ ดาวน์โหลดเอามาเฉพาะเนื้อหาที่เรารู้สึกว่า เป็นประโยชน์กับลูก ไรเงี้ยค่ะ ไม่ ไป้ ไม่เป็นเนื้อหาที่รุนแรงจนเกินไป ไม่ใช่เนื้อหาที่ ที่รู้สึกว่า เออ ดูแล้วจะเป็นผลเสีย เราก็ดาวน์โหลดมาค่ะ เฉพาะอันที่มีประโยชน์ อาจจะเป็นเรื่องแบบการสอนนับเลข การสอนแบบคำศัพท์ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ ที่รู้สึกว่า โอเค มันเป็นแบบเนื้อหายังเด็ก ๆ อยู่ แล้วก็ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ค่ะ เฉพาะที่ ที่เราจะให้ดู แล้วเราก็ปิดการ ปิดอินเตอร์เน็ตค่ะ แล้วก็ให้ดู เข้าเฉพาะเท่าที่เราเลือกมา แล้วเขาก็ ด้วยความเขายังเด็กนะคะ ก็ยังไม่รู้วิธีเปิด เขาก็ เออ จะ ห ดูได้เฉพาะที่เราเปิดให้ เขาก็โอเคค่ะ อืม เท่าที่ ค่ะ
อืม ๆ อ้อ โอเค อืม ครับผม ครับ ครับผม ครับผม ครับผม ครับผม อืม เออ ม ถึง ยังถือว่าเป็นแบบว่า ยังสามารถ ค ค ควบคุมได้เนาะครับเนาะ คุณบ้านเนาะ ถ้าเป็น ยัง ในวัยที่แบบว่า เอ่อ อ หมายถึงว่า อะ ยังไม่โตมาก ใช่ไหมครับคุณบ้าน? อะฮะ อืม โอ้โฮ
ประมาณนี้ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ยัง ยังแบบอยู่ ยังอยู่ในการควบคุมเราได้อยู่ แล้วก็จะพยายามไม่ ไม่ปล่อยให้เขาดูแบบโดยอิสระขนาดนั้น เพราะว่าในวัยนี้เราไม่รู้ว่า เขาจะแบบดูไปต่อได้ถึงไหนนะคะ เราเคยเห็นเด็ก ๆ บางคนเนี่ย พอเขามีอินเตอร์เน็ต เขาก็กดไปเรื่อย ๆ ๆ ๆ จนผู้ใหญ่เนี่ยไม่ทันได้ดู หันกลับมาอีกที โอ้โฮ! เนื้อหาแบบรุนแรงมากอะค่ะ ไปเรื่อย ๆ เลย เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่า อันไหนที่เขาควรดู หรือไม่ควรดูเนาะ ก็ได้แบบ อืม เสพ เสพพฤติกรรมอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ค่ะ
อืมครับ อืม ครับ ครับผม อืม อืม ครับ อืม อะ ครับผม โอ้โฮ เข้าใจ อ อือ ประเด็นเลยครับ ตรงนี้เนาะว่า ว่า เฮ้ย อย่าง แล้วอย่างที่แบบว่า อ่า ต่างประเทศ หรืออย่างที่ยุโรปเนี่ย เขา เขา เขา ต เขาเห็นว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่ไหมครับ? หรือว่าเขามองว่าเป็น เขาจัดการกับพวก เอ่อ อินเตอร์เน็ตหรือว่าไอ้พวกออนไลน์ แบบไหนอะครับ? แบบพอดีอยากทราบตรงนี้ อือ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม เออ ก็ ก็ อืม ถ้าตามในสื่อเขาก็ดูแบบว่าจะมี เขาก็จะค่อนข้างตระหนักถึงปัญหานี้อยู่เหมือนกันนะคะ แต่ก็ เอ่อ ก็ไม่ ไม่แน่ใจว่า เขาอะใช้วิธียังไง แต่เพราะว่า เพราะว่าก็ตอบไม่ได้เลยว่า เพราะว่าสื่อใหญ่ เออ สื่อ เขาเรียกอะไร สื่อสำหรับผู้ใหญ่อะค่ะ สื่อโฆษณา หรืออะไรอย่างเงี้ย ของเขาก็ค่อนข้างเปิดเผยนะคะ เปิดเผยมากเลยแบบก็ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถจำกัดแบบไม่ให้เด็กดู ให้ดูได้ขนาดไหน จริง ๆ เขาค่อนข้างฟรีกว่าเราอะ คิดว่าอย่าง อย่างเนื้อหาแบบใน ในโฆษณาที่เขาเอามาโชว์ก็ โอ้โฮ เปิดท่อนล่างก็เปิดท่อนล่างเลยนะคะ เขาก็เห็นกันเลยอะ เออ มันก็สามารถแบบออกทีวีได้ ในขณะที่บ้านเรายังแบบมีการปิดไว้หรือเซนเซอร์อะค่ะ เออ
อืม อือฮึ อืม ครับผม อืม ๆ ครับผม ครับ อืม อะฮะ ๆ ครับ ครับ เออ อะฮะ ๆ ๆ อ๋อ อ๋อ เออ ๆ ๆ
ก็รู้สึกว่า อะ เขาอาจจะฟรี ฟรีกว่าเรานิดหนึ่ง <chuckles> ประมาณนี้ ค่ะ
อ๋อ เป็น เป็น เป็นใน ในส่วนของปีกว่าเนาะครับเนาะ โอ้โฮ ก็เนาะ โอ้โฮ ส มันก็ในส่วนของโซเชียลมีเดียมันก็นะ มีทั้งแบบข้อดีและข้อเสียควบคู่ไปด้วยกันเลยเนาะครับเนาะ แต่ โอ้โฮ
ใช่ค่ะ <chuckles> อืม ค่ะ ใช่ ถ้าเป็นเด็ก ๆ ก็ต้อง คงต้องอยู่ในการควบคุมของ ของพ่อแม่ก่อนแหละค่ะ เพราะว่าเรา เราอยู่ใกล้ชิดกว่า เราก็ต้องแบบควบคุมกว่า อะไรเงี้ย แต่ และพ่อแม่ก็ต้องแบบมีใช้สื่ออย่าง อย่างถูกต้อง ใช้สื่อ อย่าง มีสมาธิด้วยเนาะ เพราะว่าสื่อมัน ก็ <laughs> สำหรับ
ผม โอ้โฮ! ใช่เลย อืม <chuckles> ใช่ ๆ ครับผม สื่อยุคนี้ก็เนาะครับ ขนาดพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะครับ โอ้โฮ แล้วขนาดเด็ก ๆ อย่างงี้ คนแก่ก็ติดแล้วครับ เดี๋ยวนี้เนาะครับเนาะ แบบ โอ้โฮ ไปกันหมดเลย ผมว่ามัน ไม่ใช่ ครับ
ค่ะ อืม ใช่ <chuckles> ตอนนี้เห็นอยู่ ใช่ คำว่าคนแก่ติดโซเชียลเนี่ย ก็เริ่มเห็นเยอะแล้วนะคะ อืม
ครับ เออ ใช่ ใช่เลยครับ เพราะว่า โอ๊ย พอข่าวออกเริ่มเล่นเป็นเนาะครับเนาะ เลยว่า เฮ้ย มันก็ ส มัน เขาเริ่มเข้าใจวิธีกัน เออ เขาก็สนุก มันก็มี มัน ส แฮปปีในอีกแบบ แต่มันก็กลายเป็น โอ้โฮ กลายเป็นประเด็นที่ เหว่อ หว่า ย้อนกันไปเป็นประเด็น เหมือนเด็กเลยเนาะ ถ้าเกิดมันเยอะเกินก็ติดได้นะครับผม
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ค่ะ อา ใช่ เขาก้มหน้าก้มตาเล่นอยู่นาน ก็มีนะคะ เคยเห็นเหมือนกัน <chuckles> ค่ะ
<chuckles> ใช่ ใช่เลยครับ เออ ๆ เนาะ โอ้โฮ เออ ครับผมเนาะ วันนี้ ก็ โอ้โฮ คุยกันหลากหลายประเด็นเลยนะครับ เรื่อง ไอ้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ก็รวมไปถึงทั้งผลดี ผลเสียเลยนะครับ ยังไงก็ขอบคุณคุณบ้านมาก ๆ เลย ได้มาแลกเปลี่ยน อ่า ในส่วนของข้อมูลกันนะครับผม
อืม ค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ ขอบคุณคุณหมวกเช่นกันนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ ค่ะ
ครับ ครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ